ま、これまでね、いろんな CM を見てきたと思うんですけれども、その中で今思い出してみて、うん、これがなんかいつも浮かんでくるとか特に心に残っているものってありますか？
うん。 これはですね、やっぱり自分が、あの、幼少期？とかに見たものがやっぱ印象に残ってる気がして、例えば昔の鉄骨飲料とか、あの「タタンボヨヨンボヨヨン」みたいな、ああいうやつはもうインパクトがありすぎて、心に傷があるぐらい、あの、<laughs> 刻まれるぐらい残ってますね。
はい。 え、うん。 はい。 <laughs> <laughs> うん。 はい。<laughs> うーん。え、それだけ、あの、深く残ってるっていうことなんですが、何が、のこあの、深く残言葉なのか、音楽なのか、キャッチフレーズなんでしょう？
ううん。 うん。 うん。 なんかですね、鉄骨飲料は、あの CM って女の人がなんか、女のひ体操か何かするか、鉄棒ぐるぐる回るかで、ずっと歌を歌ってんですよね。だかうん。あの歌、歌を歌ってんのは、あの、ま、BGM みたいにかかってるから、女の人が歌ったわけじゃないかもですけど、あれが印象的なんじゃないかなと思っています。
はい。 はい。 はい。 <laughs> え？てすおお、はいはい。 うん、はい。 なんかどういうメロディーとか歌とかは覚えてますか？
うーん、なんでしたっけ？ラーラダーンダ鉄骨飲料みたいなやつだったと思いますけどね。<laughs>
<laughs> その鉄骨飲料の音楽だった。ああ、そうなんですね。へえ。
うん。 うん。 うん。うん。うーん。そうですね。あ、でもごめんなさい、ビジュアルはちょっと他のと混ざっちゃったんで違ったかもしんないです。でもとにかく歌がうん。歌がね、本当に心に残ってますね。
それうん。 あ、そうです。うーん。 なんかその時思わず口ずさんでしまえるぐらいメロディーを忘れないんですね。
うん。 そうなんですよ。だから、あの、そのダダーンの話じゃないすけど、最近だと、まだまだ最近の方だと、あのキューピーのパスタソースのターラコターラコみたいなやつとか。
<laughs> はい。 うん。 <laughs> あれですかね。結構その音、メロディーがこう頭に焼き付いている CM がなんか残っているような感じがするんですけど。もう一つは鉄骨飲料ともう一つのコマーシャルで昔ので残ってるとおっしゃいましたが、それは何が残ってますか？頭に。
うん。 うん。 あ、そのそれはですね、あれ、確かそのダッタンボヨヨンのやつは、あのただのドリンクのはずなんですよ、コマーシャルとしては。
はい。 うん。 うん、はいはい。
うん、なのに、なんでそんな、あの、ジャングルにいそうなお姉さんがですね、が海外のお姉さんがなんかよくわかんないた滝つぼみたいなとこで、ダッタンボヨヨンボヨヨンって関係ない、もうインパクトだけみたいな。だからそのインパクトに引っかかってるみたいな感じがします。
<laughs> はい。 はい。 <laughs> <laughs> まんまと乗せられたかなという感じ。え、うん。
うん、そうなんですよ。でもその飲み物を飲んだことはないんですけど、でも知ってるみたいなとこまでは行けてるんですよね。
<laughs> ああ、あのコマーシャルを見て印象に残ってるんだけど、でもだからといってその商品を、うん、買いたいとか飲みたいとか、そこには繋がらなかったんですね。
うん。うん。 うん。 うん。そう、なんで、ね、この2025年の今その商品があるのかないのか分かんないですけど、スーパーで見かけたことないのがもう一番の証拠だと思うんですけどね。うん。
ふん。 <laughs> でもその時の例えば、ま、メロディーがなんとなくこう頭に印象的で焼き付いてなんですけど、ま、コマーシャルなんだか映像もあって例えばそのとコマーシャルの登場人物とか着ていた服装とか色とかなんかこう目に入って印象に残ってくるものはありましたか？
うん。 うん。 そうですね。鉄骨飲料は、うーん、なんかそんなに覚えてないですけでも商品名も覚えてますし、かえ買ったんですよね。だけどうん。うん、買いましか結構買ってました。
はい。 うん。 あ、鉄骨飲買ったんですね。うん。 <laughs> じゃ、うん。
なんか うん。あれはでもテレビ CM 以外にも、ネーミングも良かったと思ってるので、カルシウムとか想起させるような。
ああ、鉄骨だから。うーん。確かにね。なんとなくこう、飲むと <laughs> その辺が、骨が強くなるのかなっていうところが誘われるんでしかね。
うん。 うん。 うん。 そうですね。うん、うん。ううん。
で、そのね、こあの、コマーシャルについて例えばお友達と「ねえねえ、このコマーシャル見た？」とか話しました？
はい。 えっと多分、鉄骨飲料は話さなかったかもしんないんですけそのダッダーンのやつはあまりにもインパクトが強すぎて、多分、若干プチ社会現象みたいになってた気もするんで、ちょっとね、話してた記憶が少しありますね、学校とかで、うん。
うん。 はい。 <laughs> 当時。はい。うん。 <laughs> なんかその、友達と話して盛り上がったとか、その話をした時ってどんな感じでした？
うん。 いや、なんか、もう、それがみんな知ってて当たり前っていうか、当時って、いわゆるテレビとラジオ、雑誌とかしか、いわゆる、今はね、ネットがあるんないんで、それの、やっぱテレビの影響力みたいのが、やっぱね、すごくて、そこで流行るとみんな知ってるみたいな状態になってたのが、なんかね、今とちょっと違うなって思うと
はい。 うん。 うーん。 ああ。 はい。 ああ、もう、え、その頃のメディアがまだ限られていて、ま、テレビで広がってそれが一世を風靡して、みんなが知っているみたいな、お人気になったんですね。ま、今だとそうですよね。ソーシャルメディアもたくさんあって、ね、あの、テレビで広がったからといってそんなにすぐそれが、ね、拡散するわけでもないですもんね。
いますね。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。そうなんですよね。なんかだから、昔はテレビで、もちろん、この商品は誰それさん、例えば、せ化粧品なら、え、にさんじゅうだいの女性向けとか、意識して作られてはいますけど、でもお茶の間ではみんな見てるみたいな、がうん。
はい。 はい。 うんうん。 はい。 うーん。ああ、確かに、ま、あの、コマーシャルが作られる時はマーケティングで、ま、目標とする、その、慣習とかを結構定めてね、まあ、そういうの作るだけど、あ、ということですね。でもね、あの、その、自分の昔っていうか、前に見たコマーシャルと今なんか比べて、特に変わってきたなとか、あまり今印象にかえって残らなくなったなとか、何か違いはありますか？
うん。 うん。 うん。うん。 うん。 うん。 うん。うん。 うん。 違いですね。最近のテレビ CM、テレビの CM ですよね。なんかあるかな？そもそもあんまりテレビ見なくなっちゃったっていう問題が、その前にあるかもしんないです。
はい。 ああ。 あ、以前にテレビの前で過ごしていた時間と今と比べると、じゃあ、今は他の媒体を見てます？
うん。うん。ふん、ふん。 わあ、だからインターネットに寄っちゃってるんですよね。私一度、奄美大島に旅行した時に、あの、おんなじ民宿に泊まってたおじいさんみたいな人がいて、その人と食堂で話したことがあるんですよ。で、この人がめちゃくちゃテレビ見る？みたいなこと聞いてきたから、いや、そもそも今見ないんです、ネットもネットばっかなんでみたいな話した、その人は NHK 退職された方だったみたいで。でうん。
うん。 はい。 はい。 うーん、はい。 <laughs> はい。 ええ。 <laughs> ええええ。はあ、じゃあ、その人は自分がテレビ局に勤めていたので、ま、今の人がテレビを見るかっていうことに関心があったのかな？
ふん。 うん。 うん、うん。 うん、で、そうなんですよね。多分そうで、で、私が「見ないんです、あんまり」つっていう話をした「ま、実家に行った時に見るぐらいかな？」みたいな感じで言ったら「やっぱ今そうだよね」みたいにおっしゃってて。私はだからテレビ側のテレビしえもなあのね、じゃ、スポンサーで成り立ってんで、流している側も、あ、NHK 違いますけど、あの、そういう課題意識持ってんだなっていうのは、へえ、と思ったんですよ。
うん。 <laughs> はい。 うん。 ああ、確かにね。うんうんうん。コマーシャルで成り立っているその広告料から成り立ってるテレビ局と。うん。その違いはあるかもしれませんね。うん。でも、もし、自分が、えっと、そういう、昔に強烈に残ったコマーシャルとこう思い出して、コマーシャルを作るとしたら、どんなコマーシャルを作りますか？
うん。 うん。 うん。そうですね。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 これはですね。私、あの、もちろん、えっと多分、コマーテレビコマーシャルってお金がすごいかかるものなんで。<sucks teeth> あの、ま、そういうなんか、ね、あの、お仕事っぽい話を全部抜きにすると、私ね、イナバ物置みたいな、永遠に同じの流してても、みんな覚えてるみたいな。あの、ずっと同じのん作ってみたいんですよ。
うん。 はい。 はい。 うん。 <laughs> ああ、え、もう時代とかそういった他の変化にも関わらず、ずっと続けられるようなもの？へえ。
うん。 うん。 うん、そうなんです。多分ほとんどの日本人の人に「100人乗っても大丈夫！」って言ったら、多分だいたい伝わる気がするんですよね。<chuckles>
<laughs> そのキャッチフレーズで、皆さんにメッセージは十分伝えられると。
そう。 そうなんです。で、どの時代でも、もう、それ、その、多分、昭和の時代から、多分、あ、イナバ物置さんはあれなんじゃないかなって思ってて。うん。
はい。 うん。 はい。 <laughs> <laughs> それが一番の売りでもあるし。ああ、じゃ、でも、え、でね。そのキャッチフレーズはそれとして、映像はどうしますか？
うん。うん。 うん。 映像も、なんで、常に物置の上に100人乗ってるみたいな、やつ、もう、普遍的なやつで、あ、ふけん普遍的なもので、あの、多分
うん。 <laughs> うん。 うん。
2、30年後に、もっと AI とか色んなものが発達した世の中でも、ひゃくねんごの、もうなんか想像つかないすけども、宇宙に人が住んでるみたいな世の中でも、私はイナバ物置きみたいのを作りたいと思いますね。
うん。 はい。 <laughs> うん。 はあ、ほんとに。時代がどう変わっても、時がどれだけ過ぎようとも何かうん。え、変わらないもの。うーん。
うん。 うん。 そうなんですよ。だから今の話で言うと、鉄骨飲料って多分1989年とか1990年ぐらいのあれじゃないかなと思うんですよね。時代的に。だけど、そこなそこだけなんですよ。あ、今みたいに懐かしいねって話してるだけ。商品も消えちゃう。
はいはい。はい。 うーん。ああ、あ、なるほど。
だけどイナバは、ずっとあるみたいな。
<laughs> え、でもね、そうやってあの、時代が変わろうとも見てる人は変わろうとも、え、同じような、えっと、同じもののメッセージで、こう、人の心に伝わることのできる。なんでしょうね、それはなぜ、それが、こう、いいんですか？
うん。うんうん。 うん。 うん。 うーん、そうですね、もちろん、なんでしょうね、その、うーん、商品性にもよると思うんですよね。だからその、そんなドリンクとか消費材みたいなものって、新しいもの皆さん好きだから、あの、消費者さんは、だからポコポコ変わるから CM もポコポコ変わるとか、それは全然普通のことだと思ってるんですけど、どっちかっつうと、ふふやっぱり変わらない、いいものっていうベースがあった上で、だったらそれを毎回ね、良さを伝える、良さを変えるんじゃなくて、統一もののの、キャッチコピーっていうのがやっぱりね、き響いてる気がします。
はい。 はい。 ええ。 ああ、ええええ。 うーん。 うーん、うんうん。 <laughs> うん。 うーん。 え、でもね、あの、例えば、「100人乗っても大丈夫！」っていうのはすごくシンプルな気がして、本当にこの、良い点がそこに絞られているような気もするんですけれども、そういうのってやっぱり、こあの、人の心に響き続けるものなんでしょうか？
うん。 うん。ん。 うん。 うん。 うん。 私はですね、あ、残ると思いますね。あれ、もし仮説なんですけど、もしあれが、ええっと、ちょっとわかんないす、耐荷重が、ええ、1トンまで大丈夫ですって言われても、全然誰の心にも響かないと思うんですよ。
はい。 ええ。 うん。 はい。 確かに具体化できないで、ピンとこない気はしますね。うん。
そうなんす。「え、1トン？」みたいな。だからあれが、100人乗っても大丈夫みたいなのがありますし、あと、あ、今ので思い出しました。なんか昔の筆箱？ちょっと私、実際見てたかわかんないですけど、YouTube で見たのかな。あの、筆箱をゾウさんが踏みつけてもぶっこぶっ壊れないみたいな確か CM が昔あったはずで。うん。そう。そうそう、あれも、えっと例えば、えっと、「1トンの圧力をかけても壊れません」って言うと、なんて味気ないんだろみたいな。
うんうんうん。 うん。 はい。 はい。<laughs> そんな筆箱がありましたか。すごい丈夫ですね。はい。 うん。 ああ、確かにね。その重さで言われたって確かにいっトンも大きいかもしれないけど、うん、どそれだからといって「え、すごい強いな」っていうのは、うん、印象は受けないかもしれませんね。うん。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。うん。 うん。 だから、その、味気なさをそういうスペックみたいな話じゃなくて、人の心にどうやって訴えるかみたいにすると、象が踏むとか、100人乗るとか、なんかそういう、そこのなんか、もし作る側なら、何でしょう、うまく刺さるように、そういう、なんかそのスペックを人に刺さるワードに変換すると、ちょっとね、仕事、なんか楽しそうな感じはしますね。
ええ。 <laughs> うん。 あのそれは、ま、スペックだから数字ではなくって人が本当に、「わあ」とか、「ええ、すごいね」とかいう風に感じられるものに置き換えるっていうことなんでしょうかね？
うん。 うん。うん。うん。 うん。うん。 うん、ああ、そうですね。だから、あの うん、そういうので記憶に残すみたいのがやっぱり、ね、あの CM の良さなのかな、なんて思いますけどね。多分今い の子たちも CM ってあんま見ない、テレビ見ないかもしんないんですけど、あんな広告あったよねって話やっぱするんじゃないかなと思って、将来。うん。
あ、はい。 うん。 そうですよね。何か残るものがあればきっとね。でもその、残す方法っていうのが確かに、面白い観点というか具体化して、何か感じられるものに変換してっていうところに、え、コツがあるのかもしれませんね。今日はどうもありがとうございました。
うん。 うん。 はい。